Oui, je pense clairement. Oui.
Mmh, d'accord, et ça tu l'avais déjà vécu auparavant, heu, avant ta grossesse par exemple? Est-ce que tu avais déjà des périodes, heu, notamment à l'adolescence où tu compensais un petit peu avec la nourriture?
Oui, oui, mais ouais. Mmh, ouais, mais tu as <chuckles> tu vois? On ça fait ouais, tu as tout compris, hein, heu, oui, quand j'étais ado, heu, j'étais, heu, j'avais pris, heu, du poids aussi et heu, j'ai l'impression que c'était vraiment la période. Hem, en fait, on a déménagé en moi, j'étais donc, heu, parisienne, et on a déménagé en banlieue, heu, assez lointaine et en fait, je me retrouvais à 15 ans, heu, isolée, tu vois? Déjà, heu, déménager en milieu d'année, donc, heu, milieu d'année dans un nouveau lycée. Plus de copines, heu, ouais, ouais, ouais et j'ai grossi à ce moment là. Ouais, ouais, ouais.
Ouais. Mmh mh. Ah oui, mouais. Ouais, c'est pas simple, ouais. Ouais et donc à ce moment-là ouais, d'accord, ouais tu as compensé un peu, heu, ta solitude avec, heu, avec ça. OK, et là, c'est quelque chose que tu ressens à nouveau? Alors peut-être, heu, par solitude ou ou par, heu, une autre raison?
Complètement. Mmh, mmh mh. Là, j'ai l'impression, tu sais que c'est un peu la vie, heu, le stress de la vie quotidienne, heu. Maintenant, moi là, je suis devenue maman, donc, heu, mon stress, il est un peu dans autre chose. Dans charge mentale, heu, beaucoup de charge mentale, le manque de sommeil, heu, je me rends compte que quand je suis crevée, en fait, heu, j'aime bien enfin, j'ai envie de manger un truc réconfortant, qui me fait du bien.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Bah oui. Ouais, complètement, ouais. Mais ça, c'est normal. Ouais, ouais, ouais.
Et heu, bah, ouais. Il y a aussi, tu sais? Le côté, moi je suis très gourmande, mais dans le sens où j'adore la nourriture, j'adore faire à manger, heu, c'est un vrai plaisir. C'est pas que, heu heu, tu vois? Heu, pour combler, heu, quelque chose. C'est parce que clairement, je je ce j'adore la nourriture et et, hem, tu vois? Ouais.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. N ouais, oui c'est de la gour la gourmandise des bonnes choses, en fait. Ouais, ouais, ouais, ouais, heu, et je je rebondis sur ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport au sommeil. Tu m'as dit que tu avais, heu tu dormais peu
C'est ça, c'est ça. Ouais. Mmh. Oui. Mmh mh.
heu, le sommeil, il joue énormément, hein, dans le le contrôle de l'appétit aussi et ça, c'est quelque chose, heu, alors on a dit tout à l'heure, hem, de d'avoir des repas, heu, peut-être un tout petit peu plus, heu heu, importants le soir, et heu, et ton sommeil aussi, heu, je sais pas dans quelle mesure, mais tu peux peut-être, heu, voir si tu peux dormir un peu plus? Parce qu'en fait, la fatigue, forcément, bah, elle joue sur, heu, sur ton alimentation aussi.
Ouais. Oui, oui. Mmh.